Bueno, y cuéntame, porque este tema yo creo que es algo muy importante que muchísimas personas, eh, podrían comenzar a aplicar. Cuando hablamos de cuidar el agua, eh, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿De ahorro? ¿De conciencia? Eh, ¿cómo podemos aportar, precisamente, a cuidar el agua?
Justo lo lo que mencionas, ¿no?, primero haciendo, ah, conciencia de todo lo que está pasando. Creo que, hoy en día ya la gente, pues, tiene cierto conocimiento de lo que está pasando con con lo del agua, eh, pero, lamentablemente, no hacen la conciencia de ver qué tanto está afectando a todas las comunidades, tanto a las comunidades privilegiadas como a las que para nada luego tienen acceso, ¿no? Entonces, sí, creo que empezando por hacer conciencia en todo el mundo. Em, yo creo que sería muy importante hacer campañas masivas, porque siento que solamente se pone de moda un tema, y y lo exponen, y lo publican, y dura solamente, no sé, una una temporada muy corta, eh, o solamente cuando sucede algo relevante en una ciudad, o en un país en específico, eh, te lo hacen saber, dura por ahí un par de semanas, y, de repente, se vuelve a ir, ¿no? Entonces sí, algo debería ser algo constante. Ujú.
Ujú. Okey. Ah, claro, total. Sí. Ujú. Bueno, ¿tú crees que hace más falta información o la emoción? Porque la gente, ¿tú crees que no cuida el agua porque no sabe, o porque siente que no le afecta, y que, tal vez, con que solamente ellos lo hagan, no va a haber ningún cambio?
Ujú. Pues, de las dos cosas. Yo siento que, o más bien me consta que hay gente que sabe de la situación y aún así sigue usando o desperdiciando el agua cuando sabe que pues oye, es tan fácil ahorrar, eh, por ejemplo, empezando desde el hogar, ¿no?, cuántas veces, eh, no no nos lavamos las manos o nos estamos duchando y de repente nos quedamos ahí sin realmente hacer nada. Por ejemplo, en la ducha, eh, es tan fácil estarse enjabonando y cerrar la llave en ese momento o estarte poniendo el champú, cerrar la llave un momento, o sea, son pequeñas cositas que todos podemos hacer en el día a día, pero que no hacemos, y creo que sí hay muchos que sabemos esta información, pero no la hacemos, ya sea porque, pues sí, se de repente se te puede olvidar con la rutina diaria o porque estás distraído, pero también creo que hay gente que lo sabe y aún así no lo hace porque, pues, simplemente lo puede hacer, o sea, puede dejarlo de hacer, em, entonces sí, creo que es algo, mm
Ujú. Claro. No es algo que tienen muy presente.
Claro o no, o creo que no saben la rea eh, realmente la magnitud de lo que significa el desperdiciar agua, ¿no?, eh, creo que llevamos por sentado que siempre la tenemos accesible y que siempre está ahí. Pero pues, ¿cuántos lugares no empieza a haber fallas de agua?, ¿no?, de repente de, eh, edificios en los que dicen: "Oigan, vamos a ver, eh, que esté pasando. Entonces vamos a cerrar el agua por un tiempo porque hay una fuga o porque hay tal cosa". Y cuando pasan estas cosas, la gente se descontrola tanto que dice: "¿Cómo es posible que que me esté pasando a mí, en mi edificio?", cuando es algo que está pasando en comunidades, por ejemplo, en su mayoría pobres y que lo están sufriendo todo el día, ¿no?, em, entonces creo que con esos pequeños ejemplos, la gente, aún así no llega a ser tan consciente, eh, me ha tocado, por ejemplo, em, de un caso muy cercano. Una amiga, justo, que vive en un edificio que son puros departamentos, em, y que es una zona, eh, podría decirse de clase media alta. Entonces claramente, pues esto como que no lo tienen tan presente. Y una vez pasó, que justo, eh, les tuvieron que cortar el agua, por ahí por, no sé si reparaciones, no sé qué pasó, y mi amiga estaba tan frustrada y decía: "Es que, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Si por eso vivo en un lugar bien". Y yo le dije: "Okey, sí, entiendo tu frustración desde dónde viene, pero a ver va, una, lo tuyo es temporal. Imagínate gente que lo tiene que vivir porque así es". O sea, no tiene Claro. Entonces le digo: "Mira". Ajá, le digo: "A ver, qué te pones a pensar, que tienes que tener como, eh, un lugar donde tengas un espacio de agua ahorrado, eh, para este tipo de emergencias, ¿no?, y claramente ahorita no lo tienes tú porque no estabas preparada. Entonces es ponerte a ver y valorar cómo el desperdiciar agua sí que afecta. O sea, imagínate todas esas duchas que has tomado Ajá.
Mm, claro. Ujú. Ujú. Mm. Constantemente, claro. No tienen de otra. Claro, totalmente. Tomar conciencia.
Sí, totalmente. Entonces sí sí sí, me dijo sí, tienes razón, o sea, me estoy quejando de una tontería, porque es una tontería en este momento, o sea, no es que me estén quitando el agua para siempre. Entonces, la hice como concientizar esa parte, ¿no?, eh, y que creo que bueno, imagínate esto fue un ejemplo a cuánta gente no le pasa algo así, ¿no?, que es temporal y se desquician. Entonces Ajá. Sí, entonces, eh, sí, creo que falta muchísima, muchísima educación en cuanto al tema de de esto del ahorro de agua.
Ujú. Y de igual forma Ujú. Bueno, precisamente a eso iba. ¿Qué te viene a la mente cuando hablamos de acercar a la gente a cuidar más el agua? ¿Lo ves más como una cuestión de educación, de conciencias de concien de conciencia o algo de infraestructura? ¿Tú crees que hay algo más que pesa en ese equilibrio?
Ujú. Ujú. Ujú. Eh, yo diría que sí, empezando por la educación. O sea, si esto se nos implementara desde que somos pequeños o desde las escuelas, incluso desde el hogar, porque en el hogar también es gran parte de nuestra educación, es, este, sería muchísimo mejor, porque ya si desde un niño le empiezas a meter esta idea de que: "Mira, hay que cuidar el agua, hay que ahorrar cuando realmente no la necesitas, pues, no la uses, eh, si hay momentos en las que o puedes hacer en separar un ahorro de agua, pues, mejor". O sea, y aparte, los niños son son esponjas, como dicen. Entonces, si tú a un niño se lo empiezas a a a implementar desde muy pequeño, pues, claramente va a ir creciendo co con esa idea, con ese y co y con con esta con este concepto de que es importante cuidar el agua, ¿no?
Claro. Te entiendo. Sí. Bueno, y, según tu experiencia
Entonces, sí. Ujú.
¿qué pequeñas cosas, eh, se pueden hacer, para realmente, tener un impacto? Porque a veces, las transformaciones más grandes, empiezan con algo muy pequeño. ¿Qué idea, qué gesto pue podemos hacer, em, las personas, para que generar un impacto? Y al mismo tiempo, inspirar a otros, que también lo quieran hacer.
Ujú. Claro. Exacto. Ujú. Ujú. Exacto. Mira, una es en en lo de las du en la ducha, ¿no? Creo que eso lo podemos hacer, absolutamente todos. Te estás duchando, y en cuan cuando te estás enjabonando, perfectamente, puedes cerrar la llave de agua. Continuar, y después, volverla abrir, y listo, ¿no? Ahí ya estás ahorrando bastante. Luego, eh, por ejemplo, a la hora de que estés lavando algo, y de repente, eh, no la toda el agua que tienes, realmente la puedes conservar. Eh, yo lo que hago, es apartarla en una cubeta de agua. Bueno, en una cubeta de plástico. Perdón. Entonces, en una cubeta de plástico ah, y también puede aplicar lo de las duchas. Pero a ver, creo que luego, mucha gente se cierra, y dice: "Ay. ¿Cómo en la ducha, me voy a meter una cubeta de agua?". Perfectamente, se puede hacer. En lo que te estás enjabonando, lo pues puedes poner esta cubeta. O cuando estás, eh, no sé, lavando la ropa, y eso. Y que tienes, a lo mejor un lavadero. En caso de que, gen tenga este lavadero, como de piedra. A veces, eh.
Okey. Ujú. <chuckles> Claro. Qué le hacen.
Eh, pue eh, cuando estás haciendo ciertas actividades puedes perfectamente también separar el agua, cuando ya sea que vas a lavar el mismo lavadero, yo suelo separar el agua porque no está tan sucia. Entonces la separo y esa agua la reutilizo para regar plantas o regar el jardín, o sea, el pasto.
Qué buena idea.
Sí, o incluso hasta lavar el coche, si es que tienes, pues, también lavar el coche, ujú. Y también la puedes reutilizar para limpiar tu piso ya, obviamente, le agregas tu jabón de preferencia o tu lo que sea, eh, pero se puede reutilizar en mil cosas, ¿no?, ahora para
Claro. No totalmente.
y para conservar agua para emergencias, ahí también, por ejemplo, ahí sí que, eh, lleno, ya sea, eh, una cubeta o un recipiente de preferencia que tenga ta tapón. Para que no se ensucie, porque obviamente sabemos que esa es otra. No puedes dejar el agua sin tapar o sin cubrir porque entonces se llena de bacterias y entonces esa agua ya no va a ser tan buena, por ejemplo, si la quieres después usar para una ducha o para lavar trastos o para lavarte las manos. Entonces, eh, sobre todo si vives en un lugar que puede haber, eh, esto, cierres de agua o lo que sea o reparaciones. Pues, siempre tener, eh, en un envase o en un recipiente que tenga tapón. Y llenarlo. Y ese cerrarlo y tenerlo exclusivamente para emergencias. A mí en lo personal sí que me ha salvado de muchas cosas, em, y pues, tenerlo ahí, te digo, bien bien cerradito, tapadito, em, para que a la hora de la emergencia, pues, realmente lo puedes utilizar para esto, lavarte las manos, para los baños, eh, todo eso. Hay gente que incluso tiene, eh, los que son estos depósitos de agua. Que son enormes, pero a veces no todos lo tienen. O no tienen acceso o no tienen el presupuesto. Entonces, justamente ahí creo que viene muy bien comprarse recipientes, ya sea de 20 litros, que es lo recomendable, de 10 a 20 litros. Y esos sí que te van a sacar del apuro un montón para para lo básico, ¿no?
Okey. Qué buena idea. Ajá. No, totalmente. O sea, tienes unas ideas excepcionales, buenísimas esas ideas. Y yo creo que, mira, de lo que me cuentas son ideas que son muy fáciles de implementar, que no necesitas mucho presupuesto, muy sencillas y que ahorrarías muchísima agua, porque la reutilizarías de mil formas.
Ujú. Ujú. Exacto.
Sin nada de presupuesto. Yo creo que todos tienen fácilmente acceso a un balde y con ese simple hecho, pueden hacer un gran cambio y aprovechar el agua muchísimo mejor.
Ujú.
A veces, muchísima ve la gente no cambia porque no sabe cómo hacerlo o porque siente que puede ser muy costoso, o que su acción individual no tiene impacto, pero cuando se muestra un resultado visible, algo cambia en la conciencia colectiva. ¿Tú crees que si los gobiernos, eh, comunicaran más, educaran más respecto al impacto ambiental que tiene hacer estas pequeñas acciones, la gente estaría más motivada a realizarlas?
Exacto. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Sí, yo creo que sí. Es que co como decía al inicio, o sea, entre más esté expuesto este tema, pues más gente va a estar con o lo va a tener más presente, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, los gobiernos, si lo implementaran más en sus campañas. Si si incluso, eh, también dieran ideas de cómo, eh, ahorrar el agua, o cómo ay, en tener estas conservas así aparte, como lo que yo decía de un envase. Incluso, ellos mismos aportando, por ejemplo, a comunidades que tienen menos recursos, decirle hacer campañas de que: "A ver, les da vamos a dar, eh, estos envases, para que ustedes recolecten agua, y tengan, eh, una conserva ahí, para una emergencia", ¿no? O sea, desde las pequeñas cositas, si los gobiernos también lo lo lo expusieran, aún más, sería muchísimo mejor. Y sí, definitivamente, todo ayuda, nada más es cuestión de que siempre esté presente, y no sea como algo temporal, ¿no? Como comentaba al inicio. O no sea por algo, que pasó en específico de que: "Uy. Ahorita está sonando mucho la noticia", porque pasó algo en específico, y después, pasando unas semanas, 1 mes, ya se nos olvidó a todos, ¿no? Es algo que tiene que estar ahí, siempre presente, siempre constante. Y sí, definitivamente, pues como dicen: "Cada un cada granito de arena, cuenta".
Ujú, okey. Total. Sí, mira que a veces se olvida que cuidar el agua también es una forma de, mm, de cuidar, eh, a los humanos a a lo que viene a las nuevas generaciones que vienen, porque es completamente necesaria para la vida, eh, también carga historia, cada río, cada pozo, cada gota tiene una conexión con la vida cotidiana de las personas, ¿tú sabes si hay alguna forma en la que los gobiernos, organizaciones, miran el impacto real de estos esfuerzos que se toman individualmente? ¿Hay indicadores simples que la gente pueda seguir?
Ujú. Exacto. Ujú. Exacto. Exacto. Ujú. Ujú. Sí, me parece que bueno, cuando tienes obviamente, lo que es la la factura del agua. Ahí te viene tu consumo, ¿no? Entonces, uno, pues sí, ahí, creo que de ahí sacan todas las estadísticas, y justamente ahí pueden hacer conciencia, ¿no?, como de que a ver, está, ah, eh, casas que solamente habitan 2 personas, están consumiendo lo que una familia de 5 o ejemplos así. Creo que eso sería muy bueno que que se expusiera y que hicieran conciencia. Entonces, a la hora de recibir tu tu recibo de agua, sería bueno que pusieran como eso, ¿no?, de que: "Te informamos que tu consumo de agua equivale al de una casa de 5 o 6 personas". Entonces, que lo pusieran así en primera fila para que sí. Exacto, sería buenísimo. Sí, justamente.
Ujú. ¡Wao! Uf. Claro, sería un golpe de realidad. <chuckles> Bueno, pues, muchísimas gracias por compartir tu visión, tu experiencia. Me encantó cómo lograste aterrizar un tema tan grande en acciones tan humanas, posibles y accesibles para todos, sin necesidad de invertir, sin que sea un proceso complicado. Escucharte fue realmente inspirador y ojalá muchos se contagien de esa energía para cuidar lo que realmente da vida, que es el agua. Fue un placer tenerte aquí de verdad.
<clears throat> Ujú. Exacto. No, muchas gracias a ti por tus preguntas.
Mm